مستواها مستوى التعليم فيها سيء جدًا، ما فيش اهتمام بيه وللأسف مش مُجرّد بس إن هو آآ إن آآ مستوى التعليم لأ، ده هو ممكن نقول كمان إن إن ال الأفراد نفسها
صحيح. لا، لا كل حاجة بقى، لإن ال التعليم هو الأساس، التعليم هو الأساس، فأنا أعتقد إن آآ التعليم إذا كان سيء، فبالتالي كل حاجة سيئة، صح كده.
بالضبط، هينشئ جيل أصلًا سيء ما عندوش قدرة على التطوّر، ما عندوش قدرة على الإنتاج، آآ ما عندوش قدرة إن هو ي يفهم إزاي يطوّر من نفسه، فبالتالي ما فيش أُمّة هتنهض. ما أنت محتاج عشان في دولة تنجح، محتاجة شعب ناجح، شعب شعب مُتقدِّم، شعب بيمتلك ثقافة ومهارات عالية تدّي له القدرة إن هو ينتج ويطوّر، تزيد الاقتصاد، تزيد فرص العمل، يبقى في في في إنتاج. فبالتالي إحنا ما عندناش البيئة البيئة دي أصلًا. يعني قليّل جدًا لمّا تلاقي ناس بتهتم بالتعليم. في ناس كتير جدًا مثلًا في مصر بتهتم بس إن هي مُجرّد آه، خُش كده اللي هو إيه، مش بتعرف تِفِك الخَط زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده بتِفِك الخَط، خلاص تمام شكرًا. مش بيهتّموا بقى أكتر
صحيح. بالتأكيد. اهم. أنا بقى محتاج آه، معلش من غير مقاطعة للكلام، لإنِّك أنتِ دخلتِ بالموضوع وبصراحة سحبتِ في الموضوع و وأنا بصراحة مش عارف يعني <chuckles> مش عارف أوقّفِك يعني، فقُلت أنا أسأل أنا بقى وأتكلّم أنا بقى. يعني هل ال هل ال آآ أسأل نَفْس السؤال و وأجاوب عليه، وبعدبن هاسأل نفس السؤال وأجاوب عليه وأقول إن إن طبعًا است استمدادًا اس استن استنادًا لكلامِك، آآ إن التعليم هو ال هو ال هو القيمة الأولى والأسمى والأفضل في في في في أي دولة ناجحة، وإذا أرادت الدوز وإذا أرادت الدِوَل إن هي ت ت تنمو، فعليها رقم 1 التعليم. أنا أنا أنا أنا وأنا أعتقد إن الإنسان
لأ، طبعًا اتفضّل. اهم. أها. تمام. تمام. أوكي. صح.
المُتعلّم هو إنسان آآ آآ إنسان يبحث عن نجاح شخصي ونجاح آآ عامّي، يعني أنت لن تجد إنسان م مُتعلّم يدوّر عن نَفْسه بس، لإن الإنسان المُتعلّم يبحث عن نجاح خاص بيه وخاص بال بالمجتمع اللي هو عايش فيه، وهنا بقى الحكومة تستفاد من الموضوع ده، ليه بقى؟ لإن لإن نجاح الفرد نجاح الفرد آآ هو نجاح للمنظومة ب بأسرِها صح والّا والّا إيه؟
اهم. معاك. تمام. صح. اهم. صح، صح طبعًا. ال ال الحكومة لازم ت تساعد ال الأشخاص على إن هم يطوّروا من نفسهم إن هم تهيّأ لهم البيئة الصح، وتهيّأ لهم المناهج اللي تفيدهم وينشِئوا وينشِئوا جيل آآ ناشئ وعنده الثقافة وعنده قدرة على التطوّر والإنتاج. طيب
آه ص صحيح.
طَب ده عمومًا التعليم. طيب، هل التعليم طبعًا م بيبقى في ال في المدارس وكده، هل أنت شايف بس إن التعليم في المدارس، هل ده كافي إنه هو يطلّع جيل ناشئ يقدر يتطوّر من نَفْسه وينجح، والّا مثلًا ممكن يبقى في طُرُق تانية؟